Okey, eso sí sí los disfrutas. Qué bonito, oye. Bueno
Sí, lo disfruto mucho. Y y me da orgullo, ¿no? O sea, orgullo usarlos.
Oh Importantísimo, importantísimo. Bueno, ¿hay algo de tu cultura? Que ya si no nos vamos, como tal a tu a la ropa, y estas a estas tipos de accesorios, que son como culturales, definitivamente, ¿qué has marcado en cómo escoges ya como tu ropa del día a día?
Ujú. Sí. Pues sí, mm, o sea, eh, me gus sobre todo, la la ubicación geográfica, que estamos en una zona, pues, no tan fría. Eso nos permite usar ropa como muy muy muy muy veraniega, y eso me encanta. <chuckles>
Ujú. Okey, eso está super. Oye, pues, definitivamente, muchísimas gracias. Aprendí muchísimo sobre, mm, todas las artesanías, eh, mexicanas, sobre su cultura, y todas las bonitas cosas que hacen. Me da muchísimo interés en ir a conocerlas y vivirlas de, mm, de primera mano. Y bueno, ya sé que todas las artesanías, que que compre, y recuerdos que me lleve, <chuckles> no van a ser mexicanos, así que, intentaré intentaré fijarme muy bien en que sean realmente mexicanos, hechos por manos mexicanas y, sobre todo, que estén siendo cuidado su trabajo. Así que muchísimas gracias por esta información, ha sido una charla muy, muy engrandecedora.
Sí. Ay, qué bueno. Sí, te lo recomiendo. Ujú. Esas no, esas están hechas en China. Exacto. Tal cual. Exacto. No no no. Bienvenida a México cada que quieras. <chuckles>
<chuckles> Hasta la próxima.
Cuídate mucho. Me dio gusto saludarte.